Cuéntame, ¿qué te ayuda a decidir dejar un trabajo estable?
Vaya, qué buena pregunta. Y sobre todo ahorita, en este momento de mi vida, creo que sí puedo contestarlo. <chuckles> Em, pues mira, creo que el contexto de de, bueno, a ver, la idea o el valor para dejar un trabajo estable, creo que tiene mucho que ver con tu contexto familiar y tu círculo que estás viviendo, ¿no? Porque vaya, si eres una persona, ya dejemos si eres joven, viejo, grande, no importa. Pero si eres una persona que tal vez solamente tengas la responsabilidad de ti
Okey. Muy bien. Okey. <chuckles> Sí. Okey.
seguramente puedes decidir con mayor facilidad dejar un trabajo o no. Que normalmente esto se da cuando eres como muy joven, ¿no? Que dices: "Ay entré al trabajo, no me gustó, bye". "Entré a otro, no me gustó, bye". ¿Y por qué? Porque, pues, en casa tienes el soporte, ¿no? De que vas a llegar exacto, vas a llegar, está tu casita, tu camita, tu familia que te quiere, el champú que si se acaba pues tú nunca te enteras porque siempre va a haber uno nuevo.
Claro. El respaldo. Sí.
Entonces son esas ventajas de de cuando eres joven, ¿no? Em, cuando eres joven y vives, eh, co en familia. Luego está este tema en cuanto ya eres independiente y tienes que pagar tus propios gastos, ¿no?
Claro. Sí.
Pensando en que tu contexto probablemente es que no haya un ser vivo a tu cargo. Eh, y y ya te digo ser vivo porque en la actualidad, pues, eh, para muchas, eh, personas, pues, ya tener animales o plantas ya están dentro de su presupuesto familiar, ¿no? Entonces
Claro, sí, ya no necesariamente es un hijo, ¿no? Como tal.
Ajá, sí. Totalmente así, de acuerdo, ¿no? Ha ha hay personas que crían a sus perros y los traen en carreolas, tienen guardarropas, o sea, incluso pagan su seguro médico de de la mascota, pues, por cualquier emergencia. Entonces, vamos a respetar sus creencias y cómo lo viven, pero cuando no tienen una responsabilidad de un ser vivo a su cargo, pues también tal vez puedan darse cierto lujo de decir
Claro. Sí. Sí, sí. Sí, cosas así. Okey.
bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Dejamos el trabajo estable porque no me hace feliz, porque no va conmigo, y y e es más, hasta pueden decidir migrar fácilmente de un país a otro porque no hay nada que los arraigue a a su país de origen, ¿no?
Claro. Okey.
Ahora, mi contexto actual, pues sí, es que soy madre. Soy madre de de 1 hija, eh, soy madre soltera y, eh, pues te cuento, yo cuando cuando me cuando yo me embaracé, yo no estaba trabajando. La idea era que yo no trabajara esos 2 años porque el padre iba a trabajar, ¿no? Eh, me separo yo embarazada y me toca ir a buscar trabajo porque dije: "Necesito el seguro social". Yo vivo en México. Eh, necesito el seguro social, eh, para poder tener a mi bebé porque no puedo costear un parto en una clínica privada, ujú
Sí. Claro. Okey. Sí. Particular, claro.
entonces me meto a trabajar. Híjole, yo conseguí el trabajo que me dieron, o sea, <laughs> era sí
Sí, sí, sí, en esos momentos buscas lo que haya, ¿no?
lo que haya. Eh, me fui a trabajar a un call center, eh, en ese entonces, híjole, yo recuerdo que me pagaban el mínimo, ¿no? Eh, era que daban $4,700 y algo. Eh, estoy hablando de hace 9 años casi, este, y dije: "Bueno, pues ya". Entré, pero ya tenía el seguro social. Yo ya sabía que mi bebé iba a nacer en un hospital, ¿no?
Okey. Sí. Okey. Okey.
Em, pues bueno dije: "Es es que este salario no me va a dar para vivir en cuanto nazca mi bebé". Entonces, yo me voy de incapacidad y yo ya estaba buscando otro trabajo, ¿no? Y vámonos a otro trabajo porque, eh, pues lo necesitaba. Pero bueno, no quiero como ahondar tanto en esto porque no es el tema. Pero yo antes de esto, yo podía trabajar, eh, de manera independiente. Mi familia siempre ha sido comerciante, entonces llegué a tener un negocio de comida, llegué a tener un negocio de películas, llegué a tener un negocio de muchas cosas y o bien, me iba bien, ¿no? Eh, simplemente este tiempo que estuve sin trabajar fue porque me había embarazado.
Así es. Sí. Claro, pero, eh, dices o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 de lo que me estás contando, sí es parte del tema. O sea, justamente, ¿qué te ayudó a decidir dejar el trabajo? Bueno, pues que en el que estabas, mm, no te iba a solventar lo que necesitabas pa para el momento en que naciera tu hijo. Entonces, e este, pues ahí ese fue el factor que te ayudó a decidir dejar el el otro trabajo, ¿no?, y entrar a a otro o, a lo mejor, emprender, como creo que es la lo que me estás comentando, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí. Sí, creo que tienes razón. Em, porque a ver tener un negocio propio pues no no es un trabajo estable vaya porque un día puedes ganar $200 pesos y al otro $2,000, $20,000, ¿no? Eh
O al otro día no querer trabajar también, ¿no? Eh, o sea, sí.
<chuckles> También. Y no pasa nada, ¿no? <laughs> Mm, el mundo no se cae.
Claro. Sí, exacto. Bueno, lo único que pasa es que ese día no ganas dinero y ya. Exacto. Sí.
No ganas, y ya, pero no tienes que pedir perdón por no haber trabajado. <laughs>
Exactamente, sí. Sí, sí, sé perfecto lo de lo que hablas. <chuckles>
Sí. <laughs> Pero bueno, entonces tienes razón, retomemos, eh, pues me di a la tarea de entonces ya tener otra vez un trabajo formal porque, aquí ya viene lo siguiente, yo necesitaba un trabajo que me diera el seguro, 1 para que naciera mi bebé, luego otro trabajo que me pagara más. Entonces dejé sin pena ni gloria el del call center y vámonos, no creo que ni avisé. Este, no terminé mi incapacidad y yo ya estaba trabajando en otro lugar, padrísimo, me encantó trabajar ahí. Em, y, o sea, era un trabajo que tenía esta sala de lactancia, sí, no, no, no, maravilloso.
Sí. Okey. Okey. Okey, okey.
Sí, fue para que mi hija tuviera guardería, porque la guardería del IMSS también es es son muy buenas, de verdad, yo me quedé impactada. Las guarderías del IMSS son buenísimas y mi hija estuvo ahí.
Sí. Okey.
Pero, ¿qué pasa? Aunque ya ganaba más que el anterior, pues, ya no era suficiente porque, eh, los primeros el primer año, eh, estuve viviendo con mi hermano que me dio oportunidad de vivir en su departamento con su familia 1 año, que fue el tiempo en el que me separé. Pero, eh, por ahí dice un dicho que: "El muerto y el arrimado a los 3 días apestan". <chuckles> Y yo ya llevaba 365 días ahí. <laughs> Sí, exacto. Entonces, yo ya había buscado un lugar para para irme a vivir. Entonces, ya pagaba yo renta, ya pagaba ya necesitaba empezar a amueblar nuevamente y, pues, el trabajo nuevamente dejó de cubrir mis necesidades, ¿no?
Okey. Okey. <chuckles> Sí. <chuckles> Sí. Sí, ya ya era ya era mu mucho más de eso. Okey. Claro. Sí.
Y un amigo me dijo: "Oye, ¿sabes qué?, están contratando acá. Eh, me hablaron, pero la verdad es que yo no voy a ir. Postula y y hazlo". Entonces, pues, postulé, me hablaron, fui y me pagaban más todavía, y yo dije: "Sí", ¿no? Y después me mandaron a trabajar a casa, y yo dije: "Maravilloso", ¿no? Entonces, las cosas se fueron dando, se fueron dando. Em, y, pues, así fui brincando de un trabajo a otro para mejorar, ¿no? En ese trabajo ya me pagaban más, duré 2 años. Luego, eh, ya dejé de ser como que tan feliz ahí, y me fui a otro trabajo, eh, en el que duré casi 5 años. Entonces, en en esos 5 años, pues, bueno, pues, estuvo maravilloso, hasta que también ya dejó de, eh, no que no no ganara bien, sino que dejó de servir para mis necesidades, eh, pues, básicas, ¿no? Entonces, pues bueno.
Okey. Sí, pues sí. Okey. Muy bien. Okey. ¿Cómo cómo qué necesidades? O sea, mm, porque entiendo que el cambio de un trabajo a otro era, eh, pues, la cuestión monetaria, ¿no?, que que mejoraras en esas en ese aspecto. Pero también entiendo que puede haber lugares en donde estés trabajando muy bien, donde el tengas un muy buen sueldo, pero que, justamente, haya cuestiones ahí que, eh, o te aburren, como como lo comentaste o, bueno, por alguna situación ya no te encontrabas a gusto. O o cosas de ese tipo que también te hacen decidir y te ayudan a que decidas, ¿no?, que vas a cambiar, eh, de trabajo, ¿no?
Ujú. Sí. Uy, pues qué bueno que lo preguntas, porque aquí no fue ni que me aburriera ni el tema monetario ni nada. Yo ya tenía ya otro puesto en este lugar, em, tenía mayores responsabilidades y fue fluyendo bien hasta que ya no. Me pedían, eh, ciertas reuniones porque estábamos haciendo un rebranding para un cliente importante de una pastelería en México, y ya tenía yo que acudir a sus oficinas 3 veces a la semana. Al principio estuvo bien porque mi empresa nos pagaba el Uber, pero cuando se se pide que sean 3 veces a la semana, dije, ya no es posible para mí, porque mi hija, ¿no? Necesito llevarla a la escuela, necesito recogerla, necesito hacer tareas, este, o sea, ya ya no era sí, porque vuelvo a lo mismo, soy madre soltera, ¿no?
Okey. Sí. Okey. Dedicarle tiempo. Sí.
Y yo detecté que tampoco estaba yo rindiendo al 100 en mi trabajo, o sea ya empezaba yo a tener ciertas carencias, em, que, o sea, se se veía el impacto, ¿no?
Okey. Sí.
Y hasta me daba pena, ¿sabes? Y estaba yo como enojada conmigo misma, incluso me dio como como este bajón de decir: "Vaya, llegué al tope de mi crecimiento porque" "porque, pues, es mi limitante de madre", ¿no? Hay mujeres que yo sé, reconozco que pueden llegar a ser hasta CEO de un de una compañía inmensa, pero también sé que han sacrificado gran parte de su familia o que cuentan con el dinero para tener niñeras, cocineras y demás. Eh, no es mi caso, ¿verdad? No es mi caso
Sí. Sí, no. Y que aún así sacrifican, eh, ese esa convivencia con la familia, ¿no?
Sí, total. Entonces, pues bueno, le le dije que, pues, que gracias, ¿no? <chuckles> Me dijeron: "Piénsalo", no sé qué, dije: "No, sí, gracias", ¿no? Seguramente consigo algo mejor, por lo menos que que no tenga que venir hasta la oficina, ¿no? Que tenga que ajustarme un poco con el salario. Pero, pues, la realidad es que no, no conseguí nada mejor, ni similar, ni nada, ¿no? La todas las empresas es son horribles. <chuckles>
Okey. Okey. <chuckles> Sí.
Eh, tienen este tema de de querer gobernar al empleado como como dueños, ¿no? De este esclavismo moderno, jum
Sí.
y, mm, pues, yo soy muy rebelde, ¿verdad? Yo soy muy rebelde, eh, me gusta poner a la gente en su lugar cuando se excede, conmigo, y me encanta defender mis derechos, así como sé que tengo obligaciones, pues, también sé que tengo derechos, entonces
Sí. Okey.
pues, bueno ahorita estoy en un lugar, estuve 7 meses, em, sin trabajo, uh, estable por así decirlo.
For formal, por decirlo así.
Es que sí entré a algunas empresas, pero no me gustaba, ¿no? Cuando yo veía que como su comportamiento era ilegal, por ejemplo, en cuanto a los empleados y demás, yo decía: "No" "este lugar no es para mí", y y me iba, ¿no? Pero me ayudaba como para cubrir las necesidades como: luz, internet y comida, ¿no? Pero que
Sí, lo básico, irlas cubriendo.
que deber rentas, o sea, fue una cosa horrible, sigo pagándolas. Llego a este trabajo, eh, la pintan muy bonito, pensé que era el decisivo, pero no, realmente resultó ser el peor de todos, disfrazado de de ser un buen empleo
Okey. Okey.
que me ha llevado a un índice de estrés altísimo, de angustia altísima, y dije: "No, pues, ya, no más". Claro está que, eh, esto es por por mi hija, vaya, o sea, es un no negociable el que yo por lo menos pueda llevarla a la escuela. Ya aunque mi vecina me ayude a recogerla, o, sea quien sea me ayude a recogerla, yo necesito asegurarme de que ella fue la escuela
Sí.
bien vestida, bien desayunada, bien peinada, con su lunch y sus útiles. O sea, es algo que yo necesito hacer como mamá, ¿no? Ya que alguien la recoja y vaya por ella está bien, pero yo necesito asegurarme que mi hija vaya bien nutrida, y y que vaya en condiciones óptimas, saludables, ¿no? Eh, limpia, peinada, vestida, útiles, desayuno. Eso para mí es importantísimo. Y es un no negociable. Eh, ahora, mi hija ya tiene 8 años, y ella ya necesita más atención, y necesita otras actividades, no la puedo tener ocupada en la tablet, en lo que yo trabajo, pues, no se vale, no se vale porque entonces esa tampoco es una crianza responsable.
Claro. Claro. Sí. Claro, digamos que ahora le el factor que te ayuda a tomar decisiones acerca de algún trabajo, pues es cómo te va a afectar en la relación, y la la convivencia y la atención y necesidades que tienes para con tu hija. Eso es lo que te ayuda el día de hoy a a tomar ese tipo de decisiones. Y mientras esa e esos no negociables o ese no negociable que tienes, se cubra, puede ser que lo demás ¿seas un poco más flexible?
Totalmen Sí, pero a la vez tengo que traer dinero a casa. Entonces, pues mira, recientemente decidí que voy a irme por que a lo mejor no sea glamoroso, tal vez no suene como lo mejor, pero dije, mientras, voy a dedicarme, no sé, chofer de plataformas. O sea, ya hay muchas mujeres que se dedican a eso, necesito la flexibilidad para poder manejar mis tiempos, estoy terminando mi universidad, que dejé pausada por muchos años, eh, entonces vamos a vamos a hacerlo, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, pero siempre pensando en que mi hija tenga, eh, una buena infancia. O sea, está justamente en la edad en donde se consolidan los valores y la personalidad de los niños, entre los 8 y los 10 años. Imagínate que yo me pierda eso y que mi hija crezca educada por una tablet, o sea, no, me rehúso.
Claro. Okey. Sí. Okey. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro, si de por sí en un momento dado puede, eh, existir ya ahí la, mm, digo, no sé hoy en día cómo sea, yo no soy yo no soy papá por como para poder hablar de una experiencia así, pero el hecho de de que solamente seas tú y y siempre va a existir
Ujú.
eh, para ella como o bueno, a lo mejor ni lo siente, ¿no? Porque, pues, desde que nació no está presente el papá, pero pudiera tener ahí ya alguna cuestión, ¿no?, que que de afectación, no sé.
Ujú.
Entonces, sí es importante que tú estés ahí, eh, presente, ¿no?, muy presente.
Pues sí, de hecho, sí. Claro. Sí, sí, sí. No, y eso de la paternidad, claro que afecta. Yo he tratado de que ella como que trate de llevarse bien con él, él ha tratado de acercarse a ella, pero ella no quiere, o sea, ella dice: "Mi papá me cae gordo". <chuckles> Entonces pero yo hasta eso quiero que ella comprenda que ella tiene un origen, que no porque su papá no esté con ella, o no viva conmigo, o lo que sea, quiero que ella sepa que sí tiene un origen, que sí tiene un padre, que tal vez ella pueda decidir estar con él o no estar con él, pero en mí no queda, y es parte de de la enseñanza y para eso quiero estar.
Okey. <laughs> Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir esto. Esperemos que todo siga muy bien en tu vida y tus decisiones y que estés muy bien. Buen día.